Com certeza. Olha, vai no seu banco, pede ajuda para um gerente. Não toma decisão na hora, tá. Escuta as opções, tira as suas dúvidas e fala: “Legal, vou pra casa pensar e eu volto”. Porque aí você vê se sobraram mais dúvidas, se você está segura em dar esse passo. E eu eu aconselho, como você está começando, a dar um passo para alguma coisa que primeiro: tem liquidez, ou seja, se você precisar desse dinheiro que você está guardando, de um dia para o outro você consiga resgatá-lo em 24, 48 horas, tá. Não faz nenhum investimento que você só pode pegar em 2 anos. Isso é loucura nesse momento.
Uhum. Uhum, é. É, né, que já já que eu não tenho nada, né, juntado assim, se tiver uma emergê
É. Uhum. Então alguma coisa que tenha liquidez vai te dar tranquilidade que se, não sei, em 6 meses você resolver que você quer mudar pra outro país, se você quiser fechar a sua conta, você pode fechar. Sabe?
Ah sim, verdade, é, faz sentido.
Isso te dá essa essa flexibilidade. E alguma coisa que te dê algum juros, mesmo que seja baixo, mas que não tenha muito risco, ou nenhum risco, tá. Algum risco sempre tem, né. Mas o risco o menor de risco possível. Você diz: “Ó, é meu primeiro investimento. Eh, eu não sei ainda quanto tempo eu vou ficar na Hungria, então eu quero uma coisa para eu não guardar o dinheiro embaixo do colchão só”. <laughs>
Tá. Ah sim, é, beleza tá. Vou fazer isso. Também acho que eu tenho que começar a ver ali os meus gastos, né. O que que eu estou gastando cada coisa, porque eu acho que eu gasto muito dinheiro com besteira, sabe? Que poderia estar juntando. E eu não sei se eu tenho que ver com os meus próprios olhos pra eu tomar vergonha na cara e parar.
Né? É. Uhum. Sim, talvez guardar dinheiro para comprar as coisas que você quer comprar. Ao invés de você sair comprando, você guarda o dinheiro. E aí depois você decide se você quer comprar ou não. Muitas vezes você vai mudar de ideia.
Hum, é. É, né, porque ver aquele dinheiro na conta é bom, né. É realmente.
Uhum. Exatamente. <laughs>
Eu acho que é verdade, porque assim eu só vou gasto e eu tenho até medo de olhar a conta, sabe. Eu só vou gastando e esperando o melhor. Eu acho que eu tenho que parar com isso mesmo.
Sim. Tem que fazer o truque inverso agora. <laughs>
É verdade, olhar a conta e parar de usar o celular. Mas
Exato, mas olha, uma ótima estratégia sua do do cartão de crédito, de querer guardar, de querer, eh, pensar em previdência, está tudo certinho, você está indo pelo caminho certo.
Ai que bom, fico feliz. E muito obrigada também por me mostrar aí as possibilidades que eu nem sabia que existiam, sabe. Me deu até mais vontade de pesquisar mais e estudar mesmo. Então eu vou começar sim, pra poder começar o ano que vem, né, de com o pé direito e usando bem meu dinheiro, tá. Muito obrigada mesmo.
Uhum.